Ờ, hiểu, ơ, kiểu là, mày đặc biệt là trong những cái người thân của mình á, mà, gọi là sao, họ không có lòng trung thực thì hơi hơi khó để mà ứng xử với họ luôn. Giống như tui vậy, ngày xưa á là tui ở ở ờ, tui đi học á là tui ở nhà dì dượng tui, ừ, ở nhà dì dượng của tui, ừ, thì, ờ, kiểu, giống như dì tui đi làm á, thì có cái túi áo khoác để tiền, để một mớ tiền để mà, kiểu, mua này mua kia đó đó. Ừ, rồi xong cái, a, kiểu, mà dì tui, kiểu là, hay hỏi là hay hỏi dượng tui nhưng mà hỏi lớn nha, là, ừ, ừ, là "Ông có lấy tiền của tui hông?" Là, kiểu là, mất tiền là dì tui sẽ biết, ví dụ mất trăm, hai trăm ngàn là biết, đúng rồi. Mà ở trong nhà lúc đó thì chỉ có tui với 2 đứa con của dì với dượng thôi. Đó, thì lúc đó nghe hỏi dự nhột, à, đúng rồi, nghe hỏi dọt nhột chứ. <chuckles> Nó, kiểu là, nó lung lay cái l l lòng tin của mình rồi. Nhưng mà, ừ, nhưng mà là hổng có kiểu là là dì tui cũng biết tính dượng là dượng lấy. Nhưng mà dượng dượng có cái tính là tiêu vặt á, tiêu vặt rồi, kiểu, ừ, hay bị dì la xong cái giấu giấu vậy đó. Ừ, đó, đó <laughs> chứ cứ cái thành ra, ừ, thành ra nếu mà lúc đó mà hông khéo mà nếu mà một lần tui mà bị bắt gặp chắc là s sẽ mệt lắm á, thì bị mất uy tín liền, đúng hông? Ừm.
Khó hiểu thiệt. Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. À há. À há, đúng rồi đó, đồng ý luôn, ừm, sao, sao nè? Ờ, ờ. Ừm, vậy hả? Ồ, vậy hả? Ừm, ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm, sao, sao? Ừ. Ừm, ừm, sao, sao nè? À, đúng rồi, ừm, để sẵn, đúng hông? Sao nè? Ừm, vậy hả? Ờ, <laughs> ờ, đổ thừa, đúng hông? Rồi, hiểu, hiểu, à há. Đâu có ai đâu. Ờ, ờ há, ừm, ừm. Cũng khó xử quá ha. Ừm, đúng rồi! <chuckles> Đúng rồi, thì đó, ừm, sao, sao nè? Ừm hứm. Ừm. Ừm, vậy hả? Ô kê. Ừm, ừm, à, <chuckles> rỉa rỉa, đúng hông? <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, ừm, sao, sao? Ờ. Ừ hứm. Đúng rồi là bị ờ, đúng rồi, mất uy tín rồi sau này cứ nghĩ tới mình hoài luôn á, thiệt. Đó, đó, đó, kiểu vậy, nhưng mà á bà, tôi thấy á nhiều khi trung thực quá cũng hổng có phải là lựa chọn tốt nhất nha, giống như những cái bệnh tình của người mà, ờ, gặp cái bệnh nan giải đồ đó, ờ, nan y đồ đó, ừ, mình trung thực quá thì họ lại buồn, họ không có động lực sống nè, ờ, đó, đó, đó, đó, đó, đó. Ừm, ừm.
Đúng, ừm, ừm. Đúng rồi, ừm. Rồi, rồi. Sao, sao? Hiểu. Hiểu, ừm, đồng ý, ừm. Hiểu, hiểu, đồng ý, đồng ý. Ừm, giống như ví dụ như đi thăm bệnh đi, thì nà hổng lẽ giờ nói, ơ, ừ:" còn mấy ngày nữa l là cái người đó chết rồi hả?" <laughs> thì nó hơi kỳ, đúng hông? Ừ. Kiểu, kiểu
Ừm hứm. Đúng rồi, ờ, sao, sao? Ờ. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi, mình phải nói giảm nói tránh, đúng hông? Ừ, cũng tiết chế lại. Đó, không có trung thực 100%, kiểu, sáu, bảy mươi phần trăm là được rồi. Ừm, kiểu vậy đó, đúng rồi đó, nhiều khi giấu luôn đi càng tốt. Ờ, kiểu gì đó nó bất ngờ luôn đi, cho họ, kiểu, ừ, đừng có bị suy nghĩ nhiều á.
Đúng, đúng, ừm. Ừm. Hiểu, ừm. Hiểu, chính xác, ừm, đồng ý, đồng ý, ừm, thấy đúng rồi. Ờ, hoặc là Ừm.

Chính xác, tui thấy có nhiều người mà tạo lòng tin đến nỗi mà hả, ờ, sao ta, người ta tin sái cổ luôn rồi bắt đầu mới chơi một cái vố lại. Ờ, kiểu vậy nha, kiểu như là, sẵn sàng giúp đỡ bỏ con bỏ con tép bắt con tôm á bà, kiểu như, mình giúp ngược người ta trước, xong rồi từ từ, từ từ từ cái mình thấy lòng tin được cái rồi, người ta sẽ nghĩ là, ừ, nhỏ này có tiền mà làm gì mà nó lừa mình được, đúng không? Ờ, đó, thì xong mượn lại một cái khoản rất là lớn luôn, k kiểu như vậy, ừm, đó, đó, đó, đó. Ừm.
Hiểu. <laughs> Tim nó hơi đau nha bà. Ừ, hiểu, hiểu. Hiểu. Ừm. À, hiểu, hiểu, đồng ý. Ừm. Hiểu, hay quá, hay quá, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, hay thấy trong mấy cái trường hợp, ừm, mà trong cuộc sống hằng ngày của mình luôn á. Ờ, là ừ, người ta ví dụ người ta cho mình, ờ, ừm, mượn tiền đi, rồi sau cái, kiểu, ơ, mình trả xong rồi cái người ta lại đến người ta mượn mình lại mà mượn cái số tiền lớn hơn, đó, cái thành ra ừ. <chuckles> Ừ.
Đó, đó, đó, chính xác, nhan nhãn luôn, ừm. Ừ hứ. Ừm. Đúng rồi, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó, ừm, chính x chính xác, mình cũng ngại, đúng không? Kiểu, mình thấy là, ờ, họ cũng từng giúp đỡ mình, đúng không? Cái mình cũng muốn giúp lại, kiểu vậy, trả ơn thôi. Đó, kiểu vậy cái vô tình là xong luôn. <laughs> Ừ, bài học nhớ đời luôn ấy, ừm. Thì nói ra ừm, ừm, ừm. Ừm hưm, xác
Đúng, đúng, ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. Hiểu, đồng ý, ừm. Đúng rồi, nói về cái lòng trung thực đi thì tui thấy, kiểu, bây giờ cuộc sống nó hiện đại quá, rồi tiền bạc quá, thành ra, kiểu, chắc là Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều á, cho nên là phải cẩn thận, <chuckles> nên thật là cẩn thận.
À há. Ưm, ưm, hừm. Ưm, hừm. Đúng rồi đó, chính xác rồi đó, ừm. Đúng, đúng, rất là cẩn trọng luôn, nói chung là mình lo cho bản thân mình trước đi, còn dư giả mình giúp được người khác, đúng không? Ừm, ừm, nói chung là hôm nay cũng cảm ơn bà nha đã lắng nghe tui nè, cũng như là chia sẻ tui những cái, a, quan điểm rất là hay về lòng trung thực nha. Ô kê, ưm, ừm.
Ừm. Đúng. Đồng ý, chính xác, đúng rồi, hay quá, hay quá. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, tui cũng rất là cảm ơn bà nãy giờ cũng chia sẻ với tui rất là nhiều cái câu chuyện á về cái lòng trung thực mà tui thấy nó rất là bổ ích, tui có thể học hỏi rất là nhiều á nha. Rồi, ừm, cảm ơn bà nha, rồi. Ừm.
Ô kê, ô kê, ừm. Ừ hứ. Ừm, ồ, vậy hả? Ô kê, cảm ơn bà, ơ, chúc bà luôn vui vẻ nha và thành công cuộc sống nè. Ô kê, ưm, tạm biệt, tạm biệt.
Ừm, cảm ơn bà nha. À, à, cảm ơn bà nha, bye bye.